तो मैंने ना अ, बहुत बड़ी गलती कर दी है अ, 1 और मैं इसको लेके बहुत परेशान हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गलती भी इतनी बड़ी कि है कि अ, मम्मी मुझे माफ़ ही नहीं करना चाहती है। और वैसे तो उसने मुझे माफ़ कर दिया है पर सच बताऊँ तो मैंने इतना बड़ा नुक़सान कर दिया है कि माफ़ी माँगने के बाद भी मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या करूँ? मतलब मैं अगर उसके लिए हज़ार बार भी माफ़ी माँगू तो बहुत कम होगा। और गलती ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ अ, मैं गई थी मम्मी के साथ अभी 4-5 दिन पहले अ, ज्वेलर्स कि दुकान। तो बाज़ार में हुआ क्या कि मम्मी ने बोला कि उनका बैग मैं ले लूँ। तो मैंने कहा ठीक है मुझे दे दीजिए, मैं सँभाल सकती हूँ। जी। तो मुझे पता नहीं था कि मम्मी बैग में क्या लेके आई है? और मतलब कैश तो लेके आई होगी ज़ाहिर सी बात है पर कितना है और बैग में और क्या-क्या है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और मैं आपको बताऊँ मेरा फ़ोन कॉल आ गया और मैं फ़ोन में इतना व्यस्त हो गई कि उसकी वज़ह से मैं जो बैग था वो भूल गई। और बाज़ार में बैग खो जाना मतलब बहुत बड़ी बात मुझे मुझे पता नहीं चला और मम्मी ने भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास बैग है भी कि नहीं? उन्होंने सोचा कि बैग दिया है तो उसने सही से रखा होगा। और जब मम्मी ने ज्वेलर्स कि दुकान पे जाके पूछा बैग दो, तो मैंने कहा बैग तो आपके पास होगा। तो मम्मी ने कहा कि नहीं वो तो तुम्हें दिया था। फिर मुझे याद आया कि फ़ोन कॉल के चलते हुए न वो बैग वहाँ पे भूल आई थी और जल्दी से मैं दौड़ के मतलब कैसे भी करके वहाँ उस शॉप पे पहुँची जहाँ पे वो बैग मैं भूल गई थी। तो वो श वो दुकान वाले ने बोला कि आपका कोई भी बैग यहाँ इस तरह का कोई बैग नहीं है हमारे पास। फिर करती क्या? हाँ फिर करती क्या कि अ, वही मतलब मुँह लटका के वापस चली आई और मम्मी ने इतना ज़्यादा चिल्लाया, इतना डाँटा। उसमें इतने पैसे थे और तुम्हें पता है उसमें थोड़ा बहुत सोने का भी सामान पड़ा हुआ था क्योंकि उनको न ज्वेलर्स कि दुक सुनार की दुकान पे जाना था। तो ख़ैर मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती मैंने मम्मी को कितनी बार सॉरी बोला पर मम्मी ने मा क वो बोलती हैं माफ़ कर दिया पर मुझे लगता है ना, वो वो बहुत तक़लीफ़ में है। उसका जो कहते हैं ना औरतों का गहना उसका बहुत अ, मतलब उसका दिल रखा रहता है गहनों पे। तो मैं इस गलती को मान चुकी हूँ और जिम्मेदारी भी लेना चाहती हूँ इस गलती की और चाहती हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करूँ। आप मुझे बताएँ कि मैं ऐसे मतलब कैसे अप करूँ कि आगे भविष्य में मेरे से इतनी बड़ी गलती ना हो जैसे मेरी भूल जाने वाली आदत को कैसे सुधारूँ?
जी। अच्छा। ओह हो! ओके। समझ गया। देखिए, मैं आपकी परेशानी कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ, और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि गलती अ, इंसान से ही होती है। और आपने जो है अ, जो भी गलती करी है, इसके लिए अपने ऊपर आप बिल्कुल भी कठोर ना हों। तो आप मुझे थोड़ा-सा अब ये बताएँ, ये जो आपने पर्स खोया है, ये किस स्थिति में खोया है, क्या हुआ था?
जी, मैंने बताया आपको कि वो ना मेरा अ, फ़ोन आ गया था, और फ़ोन मेरे दोस्त का था, तो होता है ना, कि दोस्ती में हम बात करते-करते इतना खो से जाते हैं कि वो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे हाथ से पर्स कब छूट गया। और मैं एक कपड़े की दुकान पे बैठी थी, कपड़े देख रही थी, और मुझे लगता है वो कपड़ों की थान में गुम हो गया, क्योंकि वो क्या का मतलब मैंने हाथ में पकड़ रखा था और वो कब गुम हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया, फ़ोन कॉल करती-करती इतना व्यस्त हो गई। और मम्मी को जैसे लगा कि इसको दिया है, तो इसने सँभाल के रखा होगा। तो बस ऐसे ही करके और फ़ोन पे बात करते-करते मैं थोड़ा-सा आगे भी बढ़ आई। और वहाँ से फिर अ, मम्मी ने जब बोला, तो आपको तो पता है अगर किसी को ऐसा इतना सारा पैसा और थोड़ा-बहुत सोना उसे मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि कोई इतना ईमानदार है नहीं वैसे आज जल्दी आजकल कि लोग वापस कर दें, और वैसे हमें मिला भी नहीं।
ठीक है। जी, मैं आपकी परेशानी बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको सबसे अच्छा सुझाव दूँगा। तो आप मुझे क्या ये बता सकती हैं कि अभी तक आपने मम्मी से क्या बात करी है कि ये क्या गलती करी है?
जी, हाँ अ, मम्मी से यही बात करी कि अ, वो मुझे नहीं पता अ, मतलब मैंने फ़ोन अ अ, उसको पर्स को हाथ में ही पकड़ के रखा था पर फ़ोन आ गया इसके चलते ही मेरा ध्यान भटक गया और बातों-बातों में फ़ फ़ो पर्स मेरे हाथ से कैसे निकल के गिर गया, वो कहाँ गुम हो गया मुझे कुछ नहीं पता और मम्मी बहुत परेशान है और अ, एक मतलब रो भी चुकी है क्योंकि जैसे कि उसमें पैसे भी अच्छे-खासे थे, गहने भी थे। तो माफ़ तो कर दिया है पर, पर उस वो मेरे से नाराज़ है कि मैंने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी, मुझे इतना मैं इतनी लर लापरवाह कैसे हो सकती हूँ?
अच्छा। जी, बिल्कुल मैं आपकी परेशानी कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ और आप बिल्कुल भी अपने ऊपर कठोर ना हो। मैं आ क्या आप मुझे अगर आप सहज महसूस कर रही हो तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि अब आप किस तरीके का सुधार दिखाना चाहती हैं, अपने आपने जो गलती करी है उसको लेके?
जी। जी, देखिए, मैं सुधार ऐसे दिखाना चाहती हूँ कि अ, सबसे पहले तो जो गलती मैंने करी है कि मैंने चि मम्मी का पर्स गुमा दिया। तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ जो पर्स, जो कि बाज़ार जाते हैं, उसमें इतने सारे पैसे होते ही होते हैं। हो ज़्यादा ना हों तो थोड़े-बहुत तो होंगे ही, इंसान बाज़ार जा रहा है। एक ज़िम्मेदारी जो मैं मेरे ने मैंने पूरी नहीं करी, वो मैं ज़िम्मेदार इंसान बनना चाहती हूँ। मुझे किसी भी तरीके की ज़िम्मेदारी दी जाए, छोटी, बड़ी, मैं चाहती हूँ वो मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कर पाऊँ, और उसमें सुधार लाऊँ कि ये जो भूलने की आदत है या अ, फ़ोन में व्यस्त होने की आदत है, ये खत्म कर दूँ। जी।
जी। ठीक है। जी, बिल्कुल। मैं आपकी परेशानी को समझ पा रहा हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ कहीं न कहीं आप बदलाव की ओर अग्रसर भी हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये परिस्थिति कहीं न कहीं आगे जा के ठीक हो ही जाएगी। तो अ, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने कभी पहले भी इस प्रकार की गलती करी है क्या कि आपने कुछ सामान वग़ैरह खो दिया हो?
जी। पहले भी 1-2 बार मेरे से हुई है गलती ऐसी कि मतलब मैं र चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। पर इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करी थी कि अ, ऐसी चीज रख के भूल जाऊँगी और, मतलब इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरी वज़ह से। वरना घर पे तो ऐसा होता है कि कोई चीज़ इधर-उधर रख देती हूँ और भूल जाती हूँ, और फिर पूछती हूँ कि कहाँ रखी है ऐसी चीज़, तो मम्मी कहती हैं कि, "तुमने रखी थी, तुमको ही याद नहीं।" जी। हो जाता है ऐसे थोड़ी-बहुत छोटी-मोटी गलतियाँ मेरे से। अ, पर ये कोई मेरा आदत में शामिल नहीं था कि मैं मतलब बाज़ार जा के ऐसी इतनी बड़ी गलती कर दूँगी। छोटी-मोटी गलतियाँ तो कर दिया करती थी, पर इतनी बड़ी गलती कि मतलब गलती मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे खुद अपने पे एक गुस्सा-सा आता है कि इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी।
अच्छा। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, मैं काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाया हूँ। अभी बस आप मुझे एक आखिरी बात ये बताएँ कि आपने आखिरी बार इसके अलावा क्या खोया था और कब खोया था?
जी, आखिरी बार तो मैंने सच बताऊँ तो 1 बार तो मैं गई थी, कपड़ों की दुकान में ठंड का टाइम था। मैं अपने लिए अ, जैकेट वग़ैरह देख रही थी, स्वेटर देख रही थी। तो वहाँ पे मैंने कपड़े देखने के चक्कर में ना, फ़ोन ही गुमा दिया था। और फिर वापस में जब मतलब एकदम से मुझे याद आया कि अरे! मेरा फ़ोन कहाँ है? तो फिर अ, फिर मैं दौड़ के गई ये तो कहो अ, शुक्र मनाओ कि मतलब मैं दुकान से बस बाहर आई थी और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा अ, लगे हुए थे और मैंने वहाँ से शॉप पे जो शॉपकीपर थे, उन्हें बोला कि, "मेरा ना यहाँ से फ़ोन गुम गया है, मैं यहाँ कपड़े देख रही थी, इन्हीं कपड़ों में हो सकता है वो।" तो खैर वो वो अच्छे इंसान थे उन्होंने मतलब टो बोला कि, "इनका फ़ोन शायद गुम गया है, यहाँ देखो अगर फ़ोन होगा तो इनका वापस कर दो।" तो वहाँ मेरा फ़ोन गुम गया था। जी।
अच्छा। ठीक है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी परेशानी मैं भली-भाँति समझ चुका हूँ। और आप इंसान हैं, आप कोई रोबोट तो नहीं हैं, और इंसानों से ही अ, कभी-कभी गलती हो जाती है। आप उसको लेके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर मत होइए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं न कहीं सबसे पहले तो अपनी मम्मी से जाके अपनी गलती को स्वीकार कर लें। और कहीं न कहीं, मैं आपको चाहूँगा कि ये बात आप साफ़ तौर पे स्वीकार करें और बाहन बहाने जो भी हैं, बहाने बनाने की कोशिश ना करें, बहानों से आप बचें। और देखिए मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आप कहीं न कहीं, एकदम साफ़ तौर पे और संक्षिप्त तौर पे माफी माँगे और माफी माँगने के बाद कहीं न कहीं उसका जो प्रभाव है, प्रभाव को भी स्वीकार करें, और इसके साथ-साथ मैं देखिए आपसे ये चाहूँगा कि आप कहीं न कहीं, ठोस कदम बढ़ाकर सुधार की योजना बनाएँ। और ये कदम ठोस तो होने चाहिए। वो बात अपनी जगह है, लेकिन आप कहीं न कहीं ये जो आपके कदम है, ये छोटे भी होने चाहिए। देखिए बात ये है कि अगर आप छोटे-छोटे कदम लेंगी, तो कहीं न कहीं ऐसा हो पाएगा कि आप अगर आपसे कभी गलती हो भी जाए, तो आप अ, कहीं न कहीं उस गलती को सुधार भी सकेंगी आसानी से, और ये जो आपके छोटे कदम होंगे, ये कहीं न कहीं मापने योग्य भी होने चाहिए। आप उन्हें नाप उनका नाप भी ले सके कि आखिर ये कितना असर डालते हैं मेरे जीवन में या फिर कितना असर कहीं न कहीं कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो है कहीं न कहीं, भरोसा वापस पाने के लिए लगातार छोटे-छोटे काम करें और इन छोटे-छोटे काम के सा कामों के साथ-साथ ना कहीं न कहीं आप जो है, अ, अपने परिवार को भी मौका दें, अपनी मम्मी को भी मौका दें, कि आप कहीं न कहीं अ, ये चीज़ें नहीं दोहराएँगी, ये अब जो हो गया है, ये सबसे बड़ा कहीं न कहीं आपके लिए पार्ट था आज तक की जिंदगी में खोने को लेके। अब आप कहीं भी जाएँगी, कभी भी जाएँगी, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सँभाल के रखेंगी। इसके साथ-साथ मैं आपसे चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी अपने ऊपर कठोर ना हो। आप समय-समय पे खाना-पीना करती रहें। खाने-पीने में बिल्कुल ऊपर-नीचे मत करिए, ना ही सोने में ऊपर-नीचे करिए। इसके साथ-साथ मैं चाहूँगा कि आप जो है थोड़ा-बहुत ना, अपनी मम्मी के साथ भले ही मम्मी थोड़े समय के लिए डाँटेंगी लेकिन उनके साथ रहके थोड़ा-बहुत काम-वाम करवाएँ, ताकि उन्हें भी ये लगता रहे कि कहीं न कहीं, वो गुस्सा, अब उनका एक समय के बाद निकल जाए और जितनी जल्दी ये गुस्सा निकलेगा, उतना ज़्यादा कहीं न कहीं अच्छा रहेगा उनके लिए भी, आपके लिए भी, और आपके बीच के जो रिश्ते हैं उनके लिए भी। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो-जो बातें बताई हैं, ये आपकी कहीं न कहीं, मदद करेंगी और न ये आपको नकारात्मकता से लेके, सकारात्मकता की ओर लेके जा पाएँगी।
जी, आपने सच में मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, और ये जो मेरी भूल जाने की आदत की वजह से, जो मैंने इतनी बड़ी गलती करी। वो आपने वो भी बताया कि मैं बिल्कुल इस गलती की ज़िम्मेदारी लूँ, और मम्मी से बोलूँ कि हाँ, मैं सुधार करूँगी। तो जी बिल्कुल, आपके सुझाव अ, जो आपने मुझे दिए हैं, मैं बिल्कुल उनमें सुधार करूँगी और मम्मी को विश्वास दिला दूँगी कि हाँ, आगे से मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। सुधार ज़रूर होगा और आपकी दी गई अ, सुझावों के लिए, आप दी गई सलाह के लिए दिल से धन्यवाद।
बिल्कुल, आपको जब भी परेशानी हो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती हैं, मैं यहीं पे हूँ।